ええと、最近ですね、ちょっと、しゅうあの、新しく仕事を、すあの、探していて、で、その時に、えっと、ま、あの、面接の後のいろんなテストとかで、あの、ちょっと失敗というか、自分のこう、実力を発揮できなかった時があって、ちょっと、おちょっと今すごく落ち込んでいるんですけれど。そこでどういうふうに、ちょっとこの自己評価じゃないんですけれど、それを回復するのに、あの、なにかアドバイスをいただければと思ったんですけど、よろしいですか？
ははい。 はい。 はい。 ううんうん。 はい。 ああああ、ああ。 はい、なるほど。 はい。 はい。 うーん。 あ、は、はい。そうですね、やっぱり、なんですか、その仕事のテストっていうのは、なんですか、その仕事に使う能力とかを、なんですかね、評価するための、ちょテストみたいなので、あんまりうまくいかなかったっていう感じなんですかね？
うん。 はい。 そう。 <coughs> そう。まさにそうで、えっと、私もう、もともと、こう、まあ、ええ、7、8年ぐらいですね、えっと通訳と翻訳の、あの、ずっと仕事を、1つの会社で、あの、続けていたんですけれどいやいや、でで、あの、その、ちょっと会社がですね、えっと、ちょっと、ま、アメ今アメリカに住んでるんですけれど、ちょっとアメリカから事業を撤退するっていうかたちになってしまって、はい。で、ずっとまあ、77年7年、8年ぐらいですね、ずっとそこの、あの、同じ職場というか、同じ会社の中で、あの、通訳、翻訳をやらせていただいてたんですけれど、あの、なんていうんですかね、もう仕事にかなりもう慣れてしまっていたので
あ、はい。 はい。 はい。はい。 はい。 あ、すごいですね。それは。 はい。 はい。 ああ、なるほど。 うんうん。 う、んん。うーん。 はい。 ほうですね、まあ、そんな長い間きむしたら、もう、まあ、仕事なんてもう知らないことなんてないぐらいには、多分知ってたと思いますし、ま、慣れて他の仕事を急にやることになるなんて考えもしなかったですよね、多分。
うん。 そうですね。うん。 そうですね。そう、ほんと去年、急に、その、あの、ま、ん、その工場を急に閉めるっていう話になって、あ、なだったので、まあ、ちょっとね、あの、心の準備としては、あ、じゃ、また次の仕事をこう探していかないといけないなっていうのは、あの、わかっていたんですけれどで、ま、実際に、あの、まあ、仕事が終わって、で、その前から、ごろいろいろな、あの、まあ、うーん、そうですね。いろんな、まあ、通訳とか翻訳でも、こう技能検定みたいなものとか、あとは、あの、他のこうフリーランスみたいな感じで、エージェントに、こう、登録する時に、必ずやはり、こう、あの、面接があったりとか、あとは、その技能を、こう、あの、試すための英語の英語の試験ですとか、あと日本語の試験もあったりとかするんですね。
あ、なるかなほど。 はい。 はい。 はい。 はい、あ。 はいはいはい。 はい。 はい。 はい。 うん、でははい。 はい。 はい。 はいはいはい。
で、やっぱりこう、ん、英語の試験を受け直してみたら、あの、ま、それのための、ま、あの、勉強っていうのは特にはしていなかったんですけれど、実際に、その、まあ、会社ごとにいろんなこう、アセスメントのテストがあったりとかして、受けてみて
うーん。 うんうんうん。 はい。はい。
こう、思ったよりも自分がすごいできなかった時が1回あって。
ああああ、なるほど。ま、そのテストが、なんですかね、やっぱりテストって傾向とかが、うん、多分会社によって違ったりは、するじゃないですか。なんか、その傾向がなんか自分に合わなかったとかいう、そういうことは考えられるようなテストでしたか？
はあ。うん。 うん。 ん、そうですね。 いや、それよりも結構、どちらかとゆうと、ほんとに基本的な基本の、普段はもう、あの、あまり考えないような文法の、あの、テストのところ
はい。 はい。 あ、ああ。 ああ、なるほど、確かに逆に難しいですよね、それは。
そうなんですよね。いや、ただもううん、も、毎日うん。
いかやっぱりいつもだ、とか、頭とかでやってらっしゃる、いらしてらっしゃるんですかね？
はい？
いつもだとなんか頭の中で考えて、なんか文法とかそんなに考えずに、やっぱり翻訳とかやっぱりされてるんですかね？
うん。 そうですね。そこまで、こう細かいくってゆんですかね。特に、あの、通訳をしてる時なんかは、も、ほんとに話し言葉なのでそこまでこう、なんてゆんですかね、細かい文法を気にして話していないっていうのは、確かにすごくあるんですね。
はい、はいはい。 はい。 はい。 ま、確かにそうですね。やっぱりスピードとかもありますし、そんな 考えてたら追いつきませんもんね。
うん。 はい。 うーん。なので、も、ほんと、受ける試験、受ける試験、結構そうゆう、ほんとにこう、うーん、それこそこう、高校の時とかに習っていたような、ほんとにあの、単数なのか、複数形を持ってくるのかとか、あとは、<clears throat> 時間の、過去形を持ってくるのかとか、過去完了にするのかとか、そのあたりのすごいね、あの、普段は、も、気にしないで飛ばしてたところみたいな
はい。 うう ん、ええ。 なる はいはい。 うーん、ま、確かに、いっぱい読んでるとなんか意味さえ理解できればやっぱりいいみたいな風に、なってしまいがちですもんね。
うん。 そうなんですよね。で、こう、もう、ある程度もう、も、こっちに、あの、アメリカにもう、ん、20年、30年ぐらい住んでるんで、もう結構こう、なんてゆんですかね、しゃべる時も書く時も結構感覚で
ん、はい。 はい。 は、へ。 そうすよね。なんかやっぱり、ネイティブの方とかと近いレベルになると、ま、日本語をなんか考えてしゃべることがないみたいに、ま、適当に普通にしゃべろうとか、書こうと思えば書けるたり、しゃべたり、す喋れたりするっていうことで
うん。 そうなん はい。 ううん。 はい。そう、まさにその通りで、それでけあの、1つの、ま、1あの、ここの会社にかならあの、登録したいなっていた会社のテストで通らなくて、もうちょっとそれはすごいショックで。
はい。 はいはい。はい。 ああ、あ、なるほど。 しかに、それはすごく悔しいですね、なんか。
う、はあ、まあ、ね。あの、で、面接とかも、もう今ほとんど全部が、こう、受け答えするのが、AI だったりとかするんですね。
はい。 ああ、確かに最近はそういうのも結構多いですよね、もう。
うん。そうですね。で、もう、AI 自体が、あの、日本語でも英語でも、両方混ぜながら、もう面接もできるようになってしまっていて
はい。 ははい。はい。 はあ。 すごい賢いですね、もうなんか。
そうなんです。で、やっぱりそれを見て、まあ、見てというか、実際にこう面接しながら、やっぱりこう、日本語、英語をこう切り替えながら、こ答えていくっていう、その、何て言うんですかね、今までと違う環境の面接
うんうん。 はい。 うんうん、んん。 そうですよね。確かに普通だったら、まあ、アメリカの会社で仕事を探すのは、だいたい英語でやっぱり、こ、面接はすると思いますし、日本で面接するなら、まあ、日本語で面接しますもんね、メインでは。
うん。 うん。 はい。 うん。そうですね。なので、まあ、その、何て言うんですかね、今まで、まあ、7はね、8年ぐらい、う、し同じ仕事に就いていたので、その間にこう、他のね、インタビューとか面接を受ける機会もなかったですしうん、その環境もすごい変わってしまって、ああ、なんかすごい、こうこう、何て言うんですかね。あ、もっと自分は、こう、もう少しできるっていう、ひょ評価をたぶん自分で、ししちゃってたんだと思うんですよね。
うん、ん、う。ま、あい。 はいはい。 そうですね。まあ、ず。 うーん。 はい、はいはい。 うーん、確かにでもやっぱりずっとおんなじ会社で働いてたともあって、結構多分自分の翻訳の能力だとか、英語の能力ととかには多分自信があったと思うんですよ。なんかそんでちょっと、この、テストにやっぱり受からなかっただとか、ま、そういう結果を突きつけられてしまうと、やっぱりなんか今まで自分がやってきたことがなんか、すごい、十分じゃなかったのかとか、なんかそういうことを考えてしまって不安なりますよね。
うん。 うーん、そうですね。 うん。うん。 うん。 そうですね。で、特にその、じそこ、うん、何て言うんですかね、今まで、ま、と以前に TOEIC を取った時とかなんかと比べると、やっぱり、こう、その TOEIC 用の勉強をしてなかったっていうのもありますし、あとは、その会社によって全然違う、あの、ま、テストの形式だったりとかして、ま、それにしても、いや、まさか落ちるとは、落ちるぐらいの、その、点数しか取れないかったのかと思うと、ま、その、多分、会社も、私が最初に登録したいと思ってた会社の、多分、レベルも多分すごく高いところだったんだと思うんですよね。うん、ただ、そこに、こう、ちょっと、ある程度の、こう、自信はあって、受けて、やはりそのテストで通らなかったので、ああ、ちょっとちょっとね、かなり今ちょっとへこんでる状態なんですよね。
ん。 はい。 はいはい。 うん、ううんうんうん。はいはい。 ははい。 うん。 はい。 はいはいはいはい。うん、ふん、うんうん、はい。 うんうんうん。 はい。 ああ、ま、でもそれは悔しいですね。ま、でもなんかやっぱり、ま、そういうことってやっぱり、なん今、多分、すごいたくさんの会社を受けてられると思う受けられてると思うんですけど、まあ、やっぱりなんか相性が悪かったり、そういうなんか、重箱の隅をつつくというか、なんか、自分にはちょっとやっぱり、解きづらい問題があったりっていうことも、ま、考えられるというか、ま、そういう、いっぱい受けてればなんかそういう会社も、まあ、あるのかなっては、受け入れてしまって、まあ、もうやっぱり終わったことといえば終わったことではありますし、まあ、多分他にもたくさん会社はあるでしょうし、ま、同じ条件で働けるというわけではないと思いますけど、ま、でもやっぱり、他にもやっぱり選択肢はいっぱいあるのでま、なんかそこは、もう前を向いて頑張っていくっていうことは、ちょっと難しそうですかね？
うーん。 ええええ。 うんうん。 はい。 うーん。 うんうん。 ううーん、うん。 うんうん。 はい。 そうですね、もうね、そこからね、あくちょっとね、やっぱり、一度落ちてしまったので、あの、なんか、ちょっとね、次にまたチャレンジするのがちょっと躊躇するというか、なんか、こう、またテストを、あ、また受けな受けないといけないのかって思うと
はい。 はいはい。 ああ、なるほど。 うん、うん。
うーん、ちょっとね、あの、前ほどは、こう、勇む勇み気味で、こう、ま、じゃ、次のを頑張ろうっていう、こう、なんかね、次のステップがいまいちちょっとちょっと勇気が、ちょっと今、で出づらい感じになってますね。
ああああ、あ。 うん、ううん、ううん。 うんうんうん。 ま、確かに、なんか、ずっとそのテストとかを、そうですね、通過してた時はやっぱり自分の英語力にも多分すごい、やっぱり認められているんだっていう、すごい自信が多分あったと思いますし、なんか、こうやって1個失敗してしまうと、すごい、ま、気分が落ち込んでしまうというか、やっぱり自信がなくなっちゃうってこともあると思うんですけど。
うん。うーん。 うん。 はい。
まあ、そうですね。やっぱりとりあえず、なんですかね、ま、これだったらやっぱり難しいっておっしゃったと思うんですけど、さっき、受けたところが。なんですか、比較的ちょっと簡単なところとかをからまた始めてみたり、ま、普通のところとからから始めてみたりという感じで、どうですかね、なんか、自信を取り戻すみたいな風な感じのなんかステップの踏み方とかはどうですかね？
うーん。 うん。 ああ、そう。 そうですね、ちょっともうね、あの、ちょっと大手の、あの、上の方からはちょっと目指しすぎたっていうのは確かに、あの、今思えばありますね。もうちょっと練習みたいな感じで、もうちょっと簡単なというか、あの、少しもう少し下のところから、ちょっと始めて練習をもっとしておけば良かったなって、今になってみると、やっぱりそう言われると、そう思いますね。
はい。 あああ、うん。 はい。 はい。 うん。 ああ。 はい。 ま、でもやっぱり、色々、今い多分すごく大変だとは思うんですけど、ま、やっぱり、すごい今まで働いてきた能力があれば、多分次の仕事も、ま、そんなに難しくないと思います、探すのは。ま、ぜひ頑張ってください。
うん。 はい。 うん。 はい。 はい、今日はお話聞いていただいて、ありがとうございました。ちょっとね、あの、次に行く、頑張ろうっていうふうに思えるようになりました。ありがとうございました。
あ、ありがとうございました。